Bon, OK, d'accord. Donc tu es passé sur autre chose, mais où tu peux écouter, heu tu as pris un abonnement pour écouter, heu, plus tranquille ta musique, quoi.
Exactement, ouais.
Et mais les concerts finalement tu y vas quand même ou tu préfères écouter ta musique, heu, sur ton application?
Mmh. Ah, b ouais j'y vais. Je vais au concert quand je peux. Après, c'est difficile, justement récemment j'ai raté un concert d'un groupe, heu, de de pop rock que j'aime beaucoup et je l'ai raté parce que je m'y suis et j'ai vu qu'il y avait les tickets qui s'ét qui étaient là, ils ils étaient en train de les vendre, et comme un idiot, j'ai attendu trop longtemps avant de les acheter alors que j'avais tellement de temps pour les prendre. J'avais largement le temps.
Mmh mh. ouais. Et ouais. D'accord. Et tu disais demain je vais le faire, demain je vais le faire, et puis bah, les jours passent, tu t'en rends pas compte et finalement il y en a
Voilà, j'ai un peu oublié et après j'ai regardé et houp-là, j' il y avait plus de il y avait plus de billets. Aïe, aïe, aïe!
Oh, bah <chuckles> D'accord, OK. Bah, c' Bah, peut-être qu'ils referont d'autres un d'autres, heu, concerts, hein? Qui sait? C'était quoi le le groupe?
Je regrette. <chuckles> Non, j'espère bien. NewDad.